Quando esco saluto di qua e di là, però poi mi faccio abbastanza i fatti miei, perché so vivo in un posto dove no non sono nato, quindi non è che conosc mol No, non è che conosco mol
Ah, non è l tuo luogo d'origine, ho capito. Sì, sì, quindi non c'è Mh-mh.
non è che cono sì non ho quei legami diciamo, qui non conosco tante persone, e quindi cerco un pochettino di stars starmene un po' per i fatti miei, però, insomma, a me socializzare piace, chiacchierare con le persone, fare delle anche delle chiacchiere un po' più un po' più prof approfondite delle volte. Cert cert Sì, no parlare i soliti i soliti calcio, il tempo, quelle cose lì, inso Quelle mi lascia que quelle banali eh, quelle banalità lì mi lasciano un po' mi lasciano ormai mi lasciano un po' basta. <chuckles>
Sì. Leggere. Mh, ah, okay, certo, sì, sì, sì. <laughs> Sempre le stesse cose un po' banali. Eh. Eh. Ho capito, ho capito. Senti, e ci sono delle mhmm, delle cose a cui hai pensato, magari, uhm, per poter un attimo integrare eventualmente, ehm, le tue entrate, qualche attività che potrebbe aiutarti, magari a sentirti un pochino meno sotto pressione, dal punto di vista economico, che richieda un minimo sforzo, ma che comunque possa, uhm, insomma aiutarti, appunto, ad a ad an ad integrare le tue entrate?
Sì, sì.